Mhm mhm. Jadi, oke, jadi, eee, feedback atau saran yang langsung keluar mungkin respon kali ya, itu tuh menandakan bahwa dia bener-bener menyimak kamu, gitu ya. Eee, tapi gimana nih, kalau misalnya mungkin ya, ini berarti kan, eee, kamu merasa didengarkan, tapi gimana kalau feedback-nya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kamu nih? Apakah kamu udah merasa cukup karena, udah ya, yang penting dia, eee, betul-betul dengerin saya nih, walaupun mungkin responnya nggak nggak sesuai yang kamu harapkan gitu, atau, eee, ya kamu juga berharap dengan didengarkan, itu respon yang keluar pun sesuai dengan ekspektasimu, gitu. Gimana?
Betul. Mhm. Mhm. Mhm. Karena ini, eee, oke, kalau dari aku sih ya, Kak, balik lagi ya ke kita, karena, eee, apa namanya, mmm, orang itu kan pengen cerita belum tentu dia pengen mendapatkan nasehat atau feedback kan. Jadi balik lagi nih, aku kalau misalnya kayak gitu tuh, aku selalu ngomong iya, tujuannya balik lagi kayak aku biasanya ngomong nih, "Pengen cerita doang tanpa minta feedback," aku ngomong pasti, Kak. Tapi kalau misalnya aku minta feedback atau minta saran dan nasehat, aku pasti ngomong di awal dulu, Kak, kasih disclaimer, Kak, kayak gitu. Jadi, jadi dari kitanya ketika misalnya kita bercerita, tapi dia nggak ngasih feedback ataupun nasihat, jadinya kita nggak salah sangka, gitu loh, Kak.
Mhm. Oke. Ya, tujuannya. Mhm. Mmm. Mhm. Mmm, oke. Menarik. Iya. Oh, menarik menarik.
Berarti cuma pengen cerita doang nih, kayak gitu loh, Kak. Jadi ketika dia nggak ngasih feedback kita biasa aja. Kalo misalnya kita nggak ngasih tau, kayak, apa namanya, padahal di kita tuh pengen sebenernya pengen dapet feedback tapi dia nya nggak ngasih feedback, tapi awalnya kita nggak ngasih disclaimer, nantinya di kitanya kayak ngerasa, "Kok, begitu sih? Kok nggak direspon sih? Kok nggak dikasih nasehat sih? Kalo ini salah apa bener," gitu loh, Kak. Makannya kalo dari aku sendiri balik lagi ke tujuannya, kayak gitu loh, Kak, kayak dikasih disclaimer aja di awal, "Ini aku pengen cuman cerita aja," atau, "Ini aku pengen, eee, cerita sekalian dikasih nasehat," gitu loh, Kak.
Mhm. Mhm mhm. Mhm. <laughs> Mhm mhm. Iya iya iya. Mmm. Oke, berarti tujuan komunikasi itu tuh lebih baik jelas, gitu ya, biar kamu bisa mendapatkan respon yang sesuai juga. Oke. Nah, kalau tadi ya, kamu s bisa cerita berbagai hal gitu dengan pasanganmu. Itu apakah juga ber eee, apa namanya ya, terhubung dengan karena kamu merasa didengarkan, gitu. Tapi pernah nggak kamu justru, eee, iya, apakah karena nggak didengarkan, kamu juga orangnya akhirnya nggak terbuka juga, nih. Apakah terbu keterbukaanmu itu tergantung dari respon orang eh, bagaimana orang mendengarkanmu juga nggak? Kamu ngerasanya.
Betul. Betul. Mhm. Mmm. Kalau aku sih, kalau tentang keterbukaannya, Kak, aku tuh bis eee, apa namanya, akan ke akan terbuka sama orang yang menurut aku tuh dia pantas untuk, eee, dapetin kepercayaan dari aku, Kak.
Mhm. Mmm, oke. Mhm mhm.
Jadi kayak ada nih, aku tuh ada kejadian waktu itu di kantor nih, kan, jadi kayak aku tuh emang sebelumnya, kan aku tuh udah pernah pindah tempat nih saat dari kantor sebelumnya ke kantor sekarang kan. Nah, di kantor sebelumnya aku tuh punya nih, temen deket banget yang aku percaya sama mereka, jadi mereka, eee, dapet nih kepercayaan aku, Kak, mau kayak gimanapun, eee, di, eee, prinsip hidup aku atau di pandangan aku tuh, kepercayaan itu, eee, ke temen itu mereka harus dapet, gitu loh, Kak, bukan yang mereka minta, maaf, paham nggak, Kak, maksudnya?
Mhm. Mhm.